あのちょっとまあ悩んでいることがありまして、で、お話を聞いていただきたいんですけど、なんかできれば、むありがとうございます。なんかもしアドバイスとかもあればなて思ってるんですけど、うん。私ほんとに昔からなんですかね、周りの、ね、おもどう思われているかなとか、そういうのをすごく気にしすぎてしまうんですね。なので、なんか、自分の意見を言えなかったりとか、ほんとに周りにずっと合わせて生きてきてしまっていて、なんか、最近ほんとになんか生きづらいなってちょっと感じていて、こうどうやったら、このなんか、そうやって周りのことを気にせずに、あの生きられるのかなとか思っちゃったりしてるんですよね。
ええ。 はい、もちろんです。 あ、はい。 うん、あ ええ。 はい。 うん。 はい。 うーん。あ、いやもうすごい空気を読むのが上手で読み過ぎちゃうっていうことなんですね。
ああ、でも本当にそうですね。なんかまあ、関係ないかもしれないんですけど、よく真ん中っこはすごく周りのことを気にするって言われるじゃないですか。であの私5人兄弟なんですけど、お兄ちゃんと弟が2人いて本当に真ん中なんですよ。なので、なんか本当にずっと周りのこと、やっぱりお母さんとかお父さんのこととかも気にしてましたし、ほんとになんですかね。しっかりしてなきゃっていうなんか思いが強くて、っていうのもあったのか、ほんとになんですかね、あの空気を読むってさっきそのおっしゃってたみたいに、ほんとにずっと人のことばっかり気にして、ちょっと人の表情がちょっと変わっただけでも、あ今なんかまずいこと言ったかなとか。なんかちょっと硬い表情をされただけでも、ああ、なん、何、なんか私今ちょっと嫌われちゃったんじゃないかなとか心配になっちゃったりするんですよね。
はい。 うん。 はい。 ああ、はい。 ええ。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。 うん。 うん。 ああ、わあ、でもすごいわかります。まあでもすごくよく気づかれる方だから余計にもう、わかってしまうんですね。
うん。 そうなんですよね。なんかすごく敏感って、まあ、すごく言われていて、やっぱりほんとに気疲れしますし、あの、なんか、まあ、正直言ってあんまりいいことは、ん均等のことを気にしすぎて、あの、いいことがないんですよね。なんか。まあ、まあ、ちょっと、ちょっ話が逸れてしまうかもしれないんですけど、まあ、服装とかもやっぱりなんか、こんな服着たらなんか、こうやって思われてしまうかなとか思ってしまうと、なかなか、こう、あの、外を出る時とかも、いちいち、まあ、ワンちゃんのお散歩に行く時だけでも、ちゃんとした服着ないととか、髪の毛とかもちゃんとしないととかなってしまって、なんかそういう時間も無駄だなとか思っちゃうんですよね。
うんうんうん。 はい。 ええ。 うん。 うーん。 はい。 ああ、うん。 うん。 はい。 ああ。 うん。 ああ、まあ、すごくわかりましただ。あの、思っているのが、あね、ほかの人が気づけないこととか、もう、ほうやってなんか、ほかの方になんかこう、不快な気持ちにさせちゃいけないなと思いながら行動できるご自身は、とっても素敵な、あの、方だと思うので、ま、そこは、あの、ほんとに自信を持って、なんかほかにね、空気読めないでこう、我が我がっていう人よりも絶対に、いや心優しい、とってもこう、みんなに好かれてる人なんだと思いますので、ぜひそこは自信を持っといて欲しいなっていうふうに感じてますので、あの、あんまり、あの、ね、く空気読み過ぎちゃったかしらと思っても落ち込まなくてもいいかなとはふい思いました。
はい。 うん。 はい。 ああ、はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 わあ、ありがとうございます。なんかほんとに、なんかこの自分のこういう性格に、なんですかね、嫌気を差して言いますか、なんか私今アメリカに住んでいるんですけど、まそうなんですよ。こっちに引っ越してきてから、余計なんか、私って周りのこと気にし過ぎだなって思うようになって、旦那さんとかからも、やっぱアメリカのこっちの友人からも、言われたりするんですね。で、なんかちょっと、ま、嫌気が差してきたと言いますか、なんか自分のこういう性格「なんで直らないんだろう？」って思ってたんですけど、なんかそうやって言っていただくと、なんか、あ、確かに自分の強みでもあるんだなってちょっと思えてきましたね。
はい。あ、はい。 うん。 うーん。はい。 ええ。 うーん。 うーん。 なあ、はい。 うん。 うん。 そう思いまはい、とっても素敵なもう、ほんとに優しいこう、人柄がこう、おはお話させていただいても分かります。
はい。 ああ、ありがとうございます。ほんとに、なんですかね、今そうやって言っていただけると、ほんとに嬉しくて、なんか私、人に嫌われるのがほんとに一番怖くて、あとは、なんかがっかりさせるっていうのも怖いですし、なんかそれのために、すごくなんか、ちょっと自分で頑張っちゃうところとかがあったりするんですね。で、まあ、その、まあ、た今お仕事の話にするんですけど、お仕事、動画編集のお仕事をしていて、で、ま、クライアントさん達がいらっしゃって、ま、依頼をしていただいて、私でちょっと編集できない部分は、私でフリーランスやってる子たちを探して、私の方から依頼している子達も居たりするんですけど、もう嫌われるのが嫌すぎて、あの、修正のお願いとかも出来てないんですね。
うーん。 はい。 うーん。 うーん。はい。 はい。 ええええ。 うん。 うーん。あ、はい。うん。 ええ。 ああ、ま、じゃあそれは、は、もうご自身が余計に辛くなっちゃいますもんね。
うん、うん。 そうなんですよ。で、私が修正する分が増えてしまったりとかで悩んでたりしたので、なんかどうなのかなとかも思ってたんですけど、なんかでも、それでもやっぱりすごくその今編集をお願いしている子達が私をすごく慕ってくれてるので、なんかそんなあ、ありがとうございます。なんかそうやっていただけると本当になんか気持ちが楽になりますね。
うん。 ええ。 はい。 うーん。 ええ、あ、うん。お人柄だと思いますよ。うーん。 うーん。ほんとにも、で、やっぱりお人柄がなかったらきっと慕ってもらってないだとないと思いますので、もうぜひそこはもうご自身の強み、あ私って本当にいろんな人の表情も読めるし、空気も読めるから、色々、き先にみんなが気づいてないことも気づけるんだっていうふうにポジティブに捉えていいんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい。 はい。 うん。 ああ、ありがとうございます。本当に今それ聞いてるだけでも笑顔になるぐらい、今多分すごく自分に必要だった言葉だなってすごく思っていて、やっぱり本当にこっちに来てからなんか生きづらさっていうのも感じていたので、ななんかでも本当に多分そうやってポジティブに捉えることでなんですかね、ま、自分のちょっと、私自分のなんですかね、肯定感と言いますか、自分をこうなんですかね、褒めるのがちょっと苦手なので、あの、ち下に下にばっか考えてたんですけど、そうやって褒めてもらえると、なんか自分も自分のことをそうやってなんか褒めれるような気がしてきましたね。
うん。 はい。 うーん。 はい。 いえいえ。 うん。 ええ。 うーん、わ。 はい。 うん。ね、なんかきっとね、きすごく謙虚な方だからそう思ってしまうのかもしれないんですけど、やっぱりお人柄とか実力がなかったら皆さん、こう、慕わないと思いますし。あのね、ま、ご主人とかご家族っていう、ね、こうやっぱり、優しく接してくれてるのは、ね、ご自身が多分、皆さんにこう与えている、なんか大きい話で言うとね、愛じゃないですけど、優しさを与えてるから、きっとそれに皆さん応えてくれてるんじゃないかなっていう風に思います。
はい。 はい。 はい、うん。 そうですよね。なんかこれ、無理に、なんか、別に直さなくても、なんか、大丈夫じゃないかなって思ってきましたね。なんか、最近ほんとに直さないと、直さないととか、この性格ほんとに辞めないととか、この年になって自分の意見もいこんなに気にしすぎて、なんか、自分のしたいこともできないのかって思ったんですけど、別にそんなに、なんですかね、無理して直す必要もないですかね？
うん。 はい。 うん。 うん、ん。 ええ。 そうですね。うん、もう、あの、全然直すま、悪いところがあって直すっていうことではないので、全然自分をこう認めてあげて、で、ね、自分で認めるのも、なんか、んどこに根拠があるんだろうって思ったら、そうやって慕ってくれている人がいるってことは、あ、私ちゃんと、その人たちに応えられてるんだなっていうふうに、こう、思っていんじゃないかなっていうふうに思います。
うん。 はい。 はい。 はい。 そうですよね。なんか、そう言われて、ほんとに、今日の気持ちが楽になりました。なんか、最近って言ってもあれなんですけど、まあ、なんか無理に、こう、やっぱ、なんか自分の、こう、意見を言うようにしようとか、やっぱり、こう、なんか相手を、ちょっと気にしない、周りのことを気にせずに、どう思われているか、気にせずにやってみようって、なんか挑戦したことあったりするんですよ。まあはい。
うーん。 はい。 ええ。 はい。 う-ん。 はい、どどうでした？挑戦みたしてみた結果。
もう、ぜんこの全然、なんか、やっぱり気持ちも落ち着かないですし、逆に、まあ、例えば、そのアメリカの友達との会話で、ちょっと自分がなんか思ったことを、ちょっと、まあ、きつめにときつめにって言うとあれですけど、ちょっとしっかり目にそうなんですよ。言ってと思ったんですけど、言ってみたはいいもののも、んだかずっとドキドキと言いますか、なんか、ああ、どうしよう、やっぱりなんか、あ、やっぱり、ちょっと嫌そうな顔したとか、まあ、反対意見とかであったりはするんですけど、あ、やっぱり、ちょっと、嫌な顔されたとか、なんか、うわうわ、やっぱり、なんか、変に思われちゃったかな。とか考えてしまったので、なんか、やっぱり、自分にその生き方と言いますか、わん、ちょっと、向いてないなと思ったので。
ああ。 はい。 うーん。 それって っていう感じですかね？うん。 はい。 はん。 うーん。 はい。 うーん。 ええ。 うーん。じゃあ、ちょっとそれをストレートに言ってみようって言った結果、自分自身が疲れてしまったり、ストレスになってしまったっていうことだったんですね。
うん。 そうなんですよ。なんか全然ほんとに自分にその生き方、その、周りを気にしないで、自分のこうやりたいことをやるっていう生き方は、向いてないなってすごく感じましたね。
うん。 うーん。 そうですね。もうそしたら、無理してそこで疲れてしまうんだったら、あの、今のまま、なんか、ね、すごく優しい気持ちを持って、こう、他人と他人とってか、ま、人とコミュニケーション取っていって、いけばいいんじゃないのかなっていう風にお話を聞いてて思います。もし、その中で何か不都合なことが出てきたら、きっとそうやってなんか、ストレートに言ってみようっていう風に、チャレンジすることもできるお人だと思うので、なんか今は無理しないで必要になった時に、なんかこう、一歩踏み出せばいいんじゃないのかなっていう風に、こうお話を聞いてて思ったんですけど、いかがですか？
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、はい。 はい。いや、ほんとにそのなんか、こう聞いていてほんとに、あの、すごくいいアドバイスだなと思っていて、確かに今は、ま、生きてこうそのままし周りのことを気にしながら生きてきて、ま、少し、ま、ちょっと、ま、利用されてしまったなって、ま、思ったことはもちろん、あの、ちょっとはあったりはするんですけど、今までそんなに自分に不都合に動いたこととかってなかったりするので、確かに、あの、そういうことがあると多分、ま、私もちょっと強くなったとは思うのでこっちに来て、確かになんか、そう、ほんとに自分に不都合だなってなったら言える気がするので、確かに今はこのままでいいなってちょっと思えてきました。
はい。 うーん。 ええ。 はい。 あ、うん、はい。 はい。 うん、ね、周りの人がもしかしたらね、なんか周りの人のこう顔をよく見て、こう空気を読んでしまうっていうのがあるので、あ、なんか私ここで意見言った方がいいのかなみたいなこう、あの、こうちょっとプレッシャーを感じて言ってしまったりとかしたことが、なんか自分としてはあんまり、あの、たいそういうね、性格ではなかったのに無理して疲れちゃったのかなっていう気がするので、ま、相手がもしかしたら意見言って欲しいよっていう時も、ただただなんとなく、あ
はい。 はい。 うん。 はい。 うん。
ないき聞いてあげなきゃいけないかなと思ってるぐらいなのかな？ぐらいな感じで、あんまりその表情を読みすぎなくて、まあ、なんかこう、自然体でいるのが一番いいのかなっていう風に思いました。
はい。 はい。 はい。 そうですよね。いやほんとに、今ほんとに自分に必要だった言葉をちょっと言っていただいて、で、なんかその無理しないでっていう、なんかその、自分らしい自然体でいてっていう、ほんとに今一番必要だった言葉を言っていただいたので、心もすごく、うらあの、楽になりました。あの、今日はあの、お話していただいて、アドバイスもしていただいて、本当にありがとうございました。
はい。 うん。 あ。 はい、良かです。 いいえ、ありがとうございました。